อืม ค่ะ
ถ้า ถ้าเราปล่อยโดยที่ไม่ฉีดอาการอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ คือ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วซึ่ง ซึ่งพี่พยาบาลเขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้าอย่างในกรณีมีเลือดออกอะค่ะ คุณแม่เนี่ยพอหลังจากฉีดยาไปแล้วนะคะ คุณแม่อะค่ะจะอยู่ในห้องไอซียู ซึ่งคุณหมอกับพยาบาลเนี่ยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงเลย ถ้ามีเลือดออก เขาก็ เขาก็จะแจ้งเราทันที แล้วเขาก็จะจัดการในส่วนของเลือดออกทันทีค่ะ
อาจจะแย่ทรุด ชุดลงกว่าเดิมเนาะ ใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ อา อืม ๆ ๆ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ เอ่อ ขอ ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะคะ ไม่แน่ใจว่าช่วงตอนนั้นน่ะ คุณอายุเท่าไรอะคะ?
ได้ค่ะ ๆ อา ได้ค่ะ เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีอะค่ะ ประมาณ ยี่สิบสองยี่สิบสาม ประมาณนั้นค่ะ
อืม ก็ อืม ก็ยัง ก็ยัง ก็ยังอายุยังน้อยอยู่ ถือว่าอายุยังน้อยอยู่เลย อืม ค่ะ เข้าใจเลยว่ามันเป็น เป็นช่วงเวลาที่ ยาก ยากลำบากจริง ๆ สำหรับคุณ โอเคค่ะ กลับมาที่ ที่ต่อที่คุณหมอและคุณพยาบาลยังไงเขาก็ยังอยู่กับคุณแม่ในไอซียู ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ เหมือนเขาก็ เหมือนเขาก็อธิบายให้เห็นว่า ต่อให้เกิดอะไรขึ้นน่ะค่ะ ก็ยังมีทางทีมแพทย์พยาบาลช่วยแบบช่วยได้ทันทีเลย อา ตรงนั้นก็เลยทำให้เราอะค่ะอุ่นใจมาขึ อุ่นใจขึ้นนิดหนึ่งอะค่ะ
อือ ๆ ๆ ค่ะ อืม อืม ๆ อืม คุณก็ คุณก็ เหมือนกับรู้สึกมั่นใจในตัวทีมแพทย์ทีมพยาบาลเนาะ ถ้าเกิดอะไรมา ฉุกเฉินขึ้นมา เค้าก็ยังช่วยคุณแม่คุณได้ โอเคค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็เลย ใช่ค่ะ แล้วตอนนั้นก็เลยแบบว่า เหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนสูดลมหายใจเข้าไปเฮือกหนึ่งอะค่ะ แล้วก็ตัดสินใจเลย ใช่ค่ะ แล้ว
เต็มปอด อา ค่ะ แล้วคุณก็เลยตัดสินใจว่า จะให้ คุณ อือ คุณหมอฉีดให้ใช่ไหมคะ? แล้วช่วงเวลานั้นระหวะ เอ่อ หลังฉีดไปแล้ว คุณรู้สึกยังไง? แล้วคุณแม่คุณมีอาการยังไงบ้าง? อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอะค่ะ
ฉีด ใช่ค่ะ

คือก็หลังจากฉีดนะคะ คุณ คุณหมอเนี่ยค่ะเขาฉีดที่ ห้อง ห้องฉุกเฉินน่ะค่ะ แล้วเขาก็เข็นคุณแม่เข้าไปในห้องไอซียู ซึ่ง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะ เหมือนเขาก็พูดคุยได้ปกติ ร่าเริง ยิ้ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คือ แต่คือเราก็ไม่รู้อาการภายใน อะไรอย่างงั้นค่ะ แต่ภายนอกก็ดูโอเคอยู่อะค่ะ แล้ว
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ คือปกติดี อืม ค่ะ
ใช่ค่ะ แล้วคือตอนนั้นเราก็เป็นกังวลนะคะ พอหมอฉีดเข้าไปแบบว่า เอ๊ะ ฉีดไปแล้วเลือดจะออกเลยหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไง จะรุนแรงแค่ไหน ก็เหมือน เหมือนคิดไปเองอะค่ะ ตอนนี้ด้วยความ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วด้วยความที่เป็นห้องไอซียูอะค่ะ เขาจะมีเวลาเยี่ยม เป็นช่วง ๆ อะค่ะ เขาไม่ได้ให้เยี่ยมได้ตลอดอะค่ะ ใช่ค่ะ พอส่งคุณแม่เสร็จเราก็กลับบ้าน
อืม ๆ ๆ ค่ะ เออ คิดไปต่าง ๆ นานา ใช่ไหมคะ แล้วตอนนั้น โอเค อืม ค่ะ ไม่ได้เยี่ยมตลอด อืม ค่ะ อ๋อ
ใช่ค่ะ กลับบ้านแล้วก็ มา มาเยี่ยมคุณแม่ ซึ่งเหตุการณ์อันเนี้ยค่ะ จะ เกิดซึ่ง เกิดขึ้นประมาณช่วงเช้าอะค่ะ
โอเค
ช่วงเช้าประมาณ ใช่ค่ะ
อ๋อ เป็นช่วงเช้า แล้วก็ แล้วก็คือคุณแม่ก็ไปโรงพยาบาลเลย พอ พอ พอคุณแม่ต้องฉีดยา ก็คือคุณแม่ต้องนอนค้างคืนนั่นเองถูกไหมคะ? แล้วก็คือเขาไม่ให้คุณเฝ้าใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คุณหมอขอดู ไม่ให้เฝ้าค่ะ ก็คือคุณหมอขอดู 24 ชั่วโมง หลังจากฉีดยาไปแล้ว ใช่ค่ะ แล้วก็ ก็มาเยี่ยมแม่อีกทีตอนเที่ยง ก็คุณแม่ก็อาการปกติ แล้วก็ไปเยี่ยมอีกทีตอนประมาณ 20:00 อะค่ะ ซึ่งคุณแม่ก็อาการปกติ แต่พอ แต่พอเหมือนกลับไปที่บ้านน่ะค่ะ กลับไปบ้านคนเดียวอะค่ะ หลังจาก 20:00 อะค่ะ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาอะไรที่ บอกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันน่ะค่ะ เหมือนทั้งกังวลใจ กลัว คือหวาดระแวง คือมันปะปนกันไปหมดเลยค่ะ
อืม อืม ๆ ค่ะ ๆ โอเค อ๋อ ค่ะ เป็นยังไงอะคะ? ในขณะที่คุณแม่ ก็แบบเหมือนกับมีอาการปกติแล้ว แต่คุณก็ยังเกิดอาการแบบเหมือนกังวลอยู่ดีใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ ก็กลัวมากเลยค่ะว่า การตัดสินใจครั้งใหญ่ของเรา แล้วก็ยากพอสมควร อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ว่าจะทำให้อะไรแบบร้ายแรงเกิดขึ้นหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบคิดไปหมดเลย แบบตอนกลางคืนนอนไม่หลับเลยอะค่ะ กลัวโทรศัพท์ดัง
ค่ะ อืม อืม อือฮึ